Hallo, wie geht es dir?
Ja. Schönen guten Abend. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe ja noch frei. Und, ja, ich habe den Tag 'n bisschen mit Einkaufen verbracht und habe dann einmal heute Abend noch ein bisschen gegrillt. Und ja, deswegen, ich bin ganz ge entspannt.
Das klingt aber alles sehr hm, das klingt doch alles sehr nett. Grillen besonders, das ist immer schön.
Ja. Und wie war's bei dir?
Äh, ja, heute hatte ich 'n bisschen anstrengenden Tag und dann sind wir auch schon beim Thema. Wie gehst du mit schlechtem Management um? Was sind für dich die größten Herausforderungen, wenn das Management nicht gut funktioniert?
Aha, okay, interessant. Ja, ich glaube, wenn man, äh, A Arbeitnehmer ist man ist dem Management ja auch so 'n bisschen ausgeliefert und wenn's dann da schon nicht gut läuft, dann leidet man ja eigentlich, äh, als normaler Arbeitnehmer besonders darunter, weil man viele Dinge, glaube ich, auch ausbaden muss, ne?
Mhm. Ja, da hast du nochmal recht, ähm, und vor allen Dingen besonders, wenn du merkst, dass manche Leute vielleicht in Positionen sind, äh, wo sie gar nicht die Kapazitäten für haben. Nicht zu sagen, dass sie's nicht lernen könnten, aber dass sie sich überhaupt nicht darum bemühen. Und weil sie halt meinen, sie äh, sie haben das Geld und ihnen gehört die Firma, ähm
Ja. Ja. Mhm.
macht sie das so immun gegen, ja, alle allerlei Sachen, die man halt zur Firmenführung auch wissen muss, wie zum Beispiel, äh, das, äh, Management, äh, von Leuten, die da arbeiten und, und, und, ne? Also, das gehört ja noch mehr dazu als vielleicht jetzt nur Technik oder Technologie, sondern da gehören ja noch ganz andere Dinge mit dazu.
Ja. Mhm. Ja, und für mich ist auch eigentlich immer sehr wichtig, dass 'n Management auch 'ne gute Menschenführung h äh, hat, ne und sowas. Weil
Mhm.
eigentlich mein es muss ja ein Miteinander sein und nicht ein Gegeneinander, ne?
Ja, ja, das sehe ich eben auch so. Und manchmal wundert man sich dann, äh, wie Leute so ja, so auch irgendwie so blind sind diesen Sachen gegenüber und meinen halt, ja, weil sie's bestimmen können. Klar können sie, es ist ja ihr Geld und ihre Firma. Aber, i wie im Grunde genommen das ja für sie gar nicht nützlich ist, das ist dann eher so so 'ne Machtgeschichte und wenn dann noch so so Charakteren sind, die vielleicht jetzt mit Frauen die immer so Frauen eher belächeln und, äh, sie meiden. Und dann stellt sich aber raus, äh, dass die Frau vielleicht doch mehr kann in der Einrichtung, weil da war sie halt ihr ganzes Leben drauf spezialisiert und du eben nicht. Also, das ist auch ganz okay. Also, ich muss ja auch nicht alles können. Jeder hat da so seinen Bereich.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Na ja, genau. Jeder, ne, a ist ja keiner perfekt und, äh, deswegen.
Mhm. Ja, also, äh, finde ich manchmal echt schwierig, i ich habe jetzt gerade so 'ne Situation gehabt, wo ich mir denke, ist echt schlechtes Management und, äh, witzigerweise kam ich mit ihnen ganz gut klar, bis ich dann jetzt gegangen bin. Und, dann ging‘s dann um Geld, was noch geschuldet wurde, oder Führungszeugnis, ähm, äh
Okay. Aha, okay. Also, g ach so, also, g gar keine Wertschätzung von der anderen Seite dann?
Ja, ja, und es war ja auch irgendwie überhaupt nicht meine Schuld, also, nachweisbar nicht und das habe ich auch im also, schriftlich, ja? Das ist, weil sie ihre Sa äh, Firma jetzt in den Sand gefahren haben, sie haben kein Geld mehr wegen ihrer schlechten Führung, weil ich meine, wir haben ihnen das alles schon vor Jahren gesagt, wir müssten das so machen oder so machen, aber sie wussten's halt immer besser und, äh, wir wurden auch in gewisser
Mhm. Ja. Okay. Ja, die die Klassiker eigentlich, ne? Mhm, dann wollen sie nicht hören und genau.
Ja, ja, richtig. Ja, ja. Ge und jetzt, äh, ist da irgendwie verletzter Stolz, nehme ich an. Und, ich finde es auch nicht okay, wenn du Firmenführung bist und dir die Firma gehört, dann finde ich es nicht okay, für dich was in den Sand zu setzen und dann sagen ja, ich habe jetzt kein Geld mehr und ich kann dich nicht bezahlen oder ich muss es dir in 4 Monaten ausbezahlen oder irgend so 'n Kram. Wenn ich jemand gehen lasse, dann ist hier dein Brief und hier ist dein Geld und vielen Dank und mach's gut, alles Gute für die Zu so.
Mhm. Ja. Ja, genau. Eigentlich schon. Also, ich habe auch 'n Bekannten mit dem ist so also, n nicht jetzt nicht das Gleiche oder so passiert, aber bei ihm war es auch. Der war, ich weiß gar nicht, ob 20 Jahre oder so oder noch länger in der Firma
Mhm. Mhm.
und dann gab es da irgendwie Probleme. Und, dann hat aber auch der Management hat so 'n bisschen rum gelogen, sage ich mal und, äh, da hat mein n a Bekannter auch 'n Vertrag irgendwie unterschrieben, dass er halt, äh, die ausstehenden Zahlung erst irgendwie im Nachhinein bekommt. Ich weiß jetzt nicht mehr, das war irgendwie, äh, zeitlich auch festgesetzt
Ja. Mhm. Mhm.
Und dann wurde still und heimlich einfach 'n Insolvenzverfahren eröffnet. Und somit ist die Firma den Bogen gegangen und, äh, war nicht mehr verpflichtet, ihm die äh, ich glaube, es ging um 40.000 € oder sowas wegen auch noch mit Abfindung.
Ja. Ja. Ja.
Und ja, da damit mit dem Trick sind die da rum rumgekommen. Dann brauchen die auch de das ganze Geld nicht zahlen und mein Bekannter ist halt einfach um 40.000 €, äh, betrogen worden, ne?
Richtig. Und genau so ist es bei mir auch, ähm, bringt mich in 'ne verheerende Situation. Und dann auch dann dieser Brief, also, weil sie äh, es ist noch nicht mal m äh, mit dem Brief, das war noch nicht mal also, diesem Führungszeugnis, das war ja noch nicht mal böse gemeint. Aber die haben noch nie irgendwo in der richtigen Welt gearbeitet. Das sind einfach nur Programmierer, die dann Glück hatten mit so 'ner Start-up und, und, und.
Ach so, okay. Oh Mann Ja. Okay.
Und äh, tja, dann haben sie mir da irgend so 'n Brief komponiert. Also, das war echt schon peinlich, äh, vom Ausdruck her und auch, was da alles gefehlt hat, was ich da gemacht habe. Also, ich habe so richtig gemerkt, also
Okay. Ja. Amateure.
ja, totale Amateure. Und, äh, dann war der auch noch nicht mal aufm richtigen Briefkopf, also, richtig furchtbar, ne? Und dann auch noch so krumm durch die Faxmaschine gezogen, also äh, total peinlich. Und wenn ich mir dann so meine ganzen anderen Briefe, wo ich 'ne richtige Karriere hatte, ja angucke und der liegt dann obenauf, äh, damit will ich mich schon gar nicht bewerben gehen. Das ist echt peinlich ohne Ende. Und vor allen Dingen 10 Jahre ist ja kein Pappenstiel. Sonst würde ich einfach sagen, ich habe Urlaub gemacht, ja. Also, es ist echt der Hammer. Na ja, auf jeden Fall ging
Ja. <chuckles> Ja. Ne. Ja, also also, sehr dreist und 'ne Frechheit auch, ne?
Ja, ist, also, die Oberfrechheit und auch das mit der Bezahlung. Und ich habe jetzt eben auch Angst, dass die in Insolvenz gehen. Sie haben ja auch gleich schon, ähm, äh, ja, zum Beispiel, äh, so Tage, die ich ja auch dieses Jahr schon, äh, akkumuliert habe. Ja, das, äh, ich ich wäre ja ich wäre ja freiberuflich. Das müssten sie mir nicht bezahlen. Das ist totaler Quatsch. Äh
Mhm.
das hat damit gar nichts zu tun. Und
Ja die die die versuchen mit allen Mitteln irgendwie und d ja, äh
Also, mit allen Mitteln und j j dann wollen sie dich auch noch irgendwie so klein machen. Also, das finde ich sowas von, also, menschlich, so was von äh. Und ,äh, jetzt ging es da die ganze Zeit so hin und her mit dem Brief und dann hatten wir da Freitag nochmal 'ne kurze Konversation da drüber.
Ja, ja, ja. Ja.
Und, äh i ja, was ich denn jetzt hier wollte. Dann habe ich gesagt: „Na ja, also wenigstens, äh, das richtige Logo da drauf und richtigen Briefkopf, damit er wenigstens“ ich hatte mich schon mit dem scheiß Brief abgefunden. Und, dann kam aber noch so 'ne E-Mail am Sonntag, wo ich ja schon gar nicht mehr da arbeite
<giggles> Ja.
ähm, ja, ich könnte ja dann meinen eigenen Brief, äh, schreiben und Sie würden mir das dann gemäß meiner Wünsche ausdrücken, kein Problem. Dann dachte ich: „Aha, da hätten wir ja vor 3 Wochen schon stehen können, so wird das ja auch in der Regel gemacht.“ Ähm
Nein. Ja. Also, sie wollen eigentlich auch nur ein bisschen auf Zeit spielen und alles so ein bisschen nach hinten verzögern, so 'n bisschen Verzögerungstaktik?
Genau. Genau, aber ich muss ja mittlerweile gucken, sie zahlen mir mein Geld nicht, was ich schon was sie mir schon seit April schulden. Ja, das soll jetzt über, äh, 4 Raten bis im Oktober ausbezahlt werden. Obwohl, äh, da haben sie auch schon, ja, o d das war eben auch so. Ich konnte gar nix mehr sagen. Ich nur so: „4 Monate?“ Ich das ist also ich war echt sprachlos, ne?
Okay. Oktober. Da solltest Ja, also das also, ich weiß nicht Deutsch, also, d Deutschem Recht ist geht das aber eigentlich nicht.
Also das sind Nach'm amerikanischen Recht geht's auch nicht. Ich könnte die Herren auch vor den Kadi ziehen. Das Problem ist, ähm, erstmal Anwälte sind sehr teuer, dann erstmal 'n guten Anwalt finden, der dann auch sowas macht, denn es geht ja nicht um Arbeitsrecht, es geht ja da nicht um Massen. Und, äh, die Zeit und die Energie, ich will die endlich aus jetzt meinem Leben verbannen. Ich habe mit denen nix gehabt bis zum letzten Tag, also im Prinzip aber diese Abwicklung von ich hatte denen auch 'n offenen Brief geschrieben, also es kam irgendwann dann nur so ‘n Anruf. Sie hatten mir noch nicht mal genau gesagt, bis wann die Kündigung käme. Ähm, und auch in dem Brief stand da jetzt nix drin, von wegen: „Ja, wir machen die Firma dicht.“ Äh, ich meine, könnte man ja auch mal reinschreiben, war ja nicht meine Schuld. Ich habe da gut gearbeitet, habe nie irgendwas es gibt nix Schriftliches oder auch Verbales, wo man mir jetzt was nachgewiesen hätte, also
Okay. Ja. Nach'm Arbeitsrecht Mhm. Okay. Ja. Ja, die versuchen dann auch auf auf deinem Rücken irgendwie da 'ne Lösung zu finden und alles Mögliche zu tun, dass sie bloß nix zahlen müssen und all sowas, ne?
Genau, genau, genau.
Ja, Schweinerei.
Ja, 'ne totale Schweinerei. Und, dann, ähm, na ja, jetzt war endlich dieser Brief, dass ich diesen Brief da schicken schreiben könnte. Dann habe ich gedacht: „Na ja, okay, jetzt mache ich alle meine relevanten Arbeitspunkte, schmeiße ich einfach in Claude, künstliche Intelligenz“, und habe dann auch genauen Prompt geschrieben. Er soll mir doch bitte 'n ganz modernen Brief gemäß heutigen, äh, Human Resource Standard bitte ausspucken. Hat er auch gemacht, war 'n super Brief. Habe sogar noch ‘n paar Sachen bisschen revidiert, so dass es nicht ganz so toll <chuckles> sich anhörte und habe den da hingeschickt.
Mhm. Okay. Ja. Okay. Genau, da dass sich 'n bisschen menschlicher anhört oder so, ne? <chuckles>
Genau. Und denn, äh, i n dann dann war da so 'ne haben sie da noch so 'ne kleine Korrektur machen müssen. Also, äh, habe ich auch schon gedacht: „Also“ Wie lange geht das jetzt noch hin? Da das war auch nur so 'n Quatsch. Äh, was
Also, richtig Theaterstück, wird aufgeführt, ja.
Ja, so 'n richtiges Soap Opera da mit diesem blöden Brief. Den hättest hättest du Anstand, hättest du mir den schon vor 3 Wochen geben können, dann wäre ich jetzt wenigstens vielleicht schon im Vorstellungsgespräch. Ähm, na ja.
Mhm. Ja. Ja, genau.
Das sind alles so Sachen, wo ich dann auch denke, so: „Mann, was sind das für Menschen, für wen habe ich da eigentlich gearbeitet? Das sind ja richtige“ äh, na ja, ich will jetzt keine schlechten Wörter hier sagen. Sowas macht man nicht. Ich habe selber in HR gearbeitet und 40, 50 Leute geführt. Das würde ich nie machen.
Ja, verstehe schon. Alles gut. Ja.
Na ja.
Ja, du das ist leider manchmal kann man den Leuten halt nur vor den Kopf gucken und ja, dann muss erst so 'ne Situation, äh, geschehen, sage ich mal, damit man das wahre Ich, der man man von manchen Leuten dann halt irgendwie erkennt, ne?
Mhm. Ja, allerdings, allerdings. Und ich bin an dem Punkt, ich will einfach mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Ich arbeite ja nicht mehr für euch, also
Ja, nachvollziehbar.
Warum muss ich äh, u und dann, äh, d dann habe ich dann auch heute mal zurückgeschrieben. Also, so da gewisse Sachen, die kann ich dann einfach auch nicht mehr durchgehen lassen. Und dann kam so zurück: „Ja, also, so was hätten sie ja noch nie erlebt wegen einem Brief.“ Dabei haben sie wahrscheinlich noch nie 'n 'n Brief geschrieben. Und sie hätten den Brief ich weiß genau, wen er da meint von seiner Freundin. Sie hätte ja ein Buch geschrieben über das Thema. Und der Brief wäre weitaus besser gewesen als der von Claude. Da habe ich auch nur gedacht: „Ah.“
Mhm. Ah, ja. Aha, okay, ja, ja. Noch die private Note mit seiner Freundin noch und den Beschützerinstinkt noch reinbringen, auch schön, ja.
Oh Gott, wie unprofessionell kann's denn noch sein? Und vor allen Dingen, genau das ist ja d mein Punkt. Wie lange kann man über so 'n Scheiß überhaupt diskutieren? So was schreibt man und gibt man ab und man gibt's der Person spätestens am letzten Tag und nicht Wochen später.
<chuckles> Ja.
Vor allen Dingen, wenn man sie nicht zahlt. Ja. Naja.
Ja, genau richtig, ja. Ja, absolut.
So ist es halt.
Ja, echt miese Situation. Also, ich kann's nachvollziehen, dass dass du eigentlich am liebsten, dass das schnell endet, ohne dieses n Stress und dieses, äh, zeitintensive Hin und Her.
Mhm. Mhm.
Und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall nur das Beste, dass schnell irgendwie 'ne Lösung da ist. Und dass dass du dann auch irgendwie die den da dann das fehlende Geld, was noch aussteht, äh, auch noch bekommst, ne? Weil, wie gesagt, das ist ja sehr wichtig und bevor dann die Situation noch irgendwie ausartet, sage ich mal.
Hm. Allerdings. Ja. Ja, das denke ich. An dem Punkt sind wir ja schon jetzt anbelangt, aber gut, na ja. Weiter geht's im Leben und irgendwie wird das auch schon wieder. Äh, vielen Dank für fürs Zuhören und für den guten Ratschlag.
Ja. Mhm. Ja. Ja, danke für deine Offenheit. Und ja, ich wünsche dir trotz allem dann noch 'n schönen Abend. Und ich hoffe, wir hören uns bald wie er.
Ja, das hoffe ich auch. Äh, hat Spaß gemacht, mit dir zu reden und bis bald. Mach's gut.
Ja, tschü